Ờ, nhưng mà, ừm, cũng hông có phủ nhận những cái, ờ, những cái mà nó nó đã rất là giúp đỡ trong cuộc sống hiện tại. Ví dụ như ở Việt Nam mình gần đây gần đây có nhiều, ờ, cải cách á, thì cũng nó cũng liên quan khía cạnh nào đó liên quan đến AI, là cũng đã hạn chế bớt nhân sự. Và những nhân sự làm việc không hiệu quả thì thay thế bằng tất cả đều bằng, ờ, nhân tạo ơ, lộn, trí tuệ nhân tạo hết, làm, ờ, tự động hết. Ờ, nó cũng giảm thiểu được rất nhiều, ờ, chi phí phết.
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, tiện đúng hông? Ờ, đúng. Ừm. Ừm, đúng, đúng vậy. Đúng, đúng rồi. <chuckles> Thì đấy, nói chung nó cũng lợi mà. Một cái hại thì trước mắt bây giờ là mình thấy cũng có vài người mất việc, rồi làn sóng, ờ, cho nghỉ việc ấy, nên, ờ, coi như là <chuckles> cũng, ưm, cũng, ờ, vừa tích cực mà cũng vừa tiêu cực, nó trước mắt hết mà. Thì theo mình nghĩ là bạn nghĩ là robot nó có sẽ tạo ra những công việc hoàn toàn mới mà mình chưa từng nghĩ tới chưa?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ờ, mình nghĩ là có. Ừm, nhưng mà để mà để mà nói, ơ, liền ngay bây giờ thì mình chưa nghĩ ra, nhưng mà mình nghĩ chắc chắn là sẽ là có, nó sẽ tạo ra nhiều cơ hội, công việc hơn, liên quan đến ngành kỹ sư chẳng hạn, ờ. Ờ.
Ừm, ừm. Yeah. À! À. À, à, à, yeah. Cũng đúng, đúng rồi, kiểu, à, đúng, đúng vậy, kiểu như kỹ sư, ngành như mấy ngành ở đại học này, kiểu như, kỹ sư trí tuệ nhân tạo, y robot, AI, ờ, logistics tùm lum tà la, rồi hay là đúng vậy. Đúng rồi.
Ừm. Ừm. Ừm, họ sẽ phải, ờ, họ sẽ phải họ sẽ phải, ờ, có nhiều cơ hội hơn, để có cơ hội công việc hơn để để phải phát minh thêm, phát triển thêm về trí tuệ nhân tạo. Ờ.
Đúng rồi. Đúng. Đúng rồi, đúng rồi, đúng vậy, những công việc mới cũng có thể như là người huấn luyện và giám sát robot nè, giám sát AI nè, hay là chuyên gia bảo trì, sửa chữa hệ thống robot nè, vận hành, hay là, ừm, mấy ấy những người lập trình viên, thiết kế thêm trải nghiệm giữa người và robot nữa, kiểu như vậy. Như training hay là nói hoặc là phận quản lý phân tích dữ liệu do AI thu thập, vì vậy nhà phân tích dữ liệu. Nói chung mấy cái này thì, ờ, sắc chắn sẽ yêu cầu trình độ cao thêm nữa, nhưng mà cơ bản thì vẫn sẽ tạo ra ngành mới thôi, cũng đâu có vấn đề gì đâu, mình thấy hơi là
Ừm. Đồng ý. Đúng rồi, đúng rồi. À. Ờ, đồng ý. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Với Ờ, với cả là cái với lại, nói chung là, thì mình thấy là nó sẽ có hai mặt, mặt lợi, mặt hại. Nhưng mà mặt hại thì khi nãy thì mình cũng cũng đề cập rồi, nhưng mà mình mặt lợi thì mình nghĩ là, ờ, nó sẽ thúc đẩy con người hơn, thúc đẩy, ơ, phát triển thòa hoàn thiện, ờ, kỹ năng cá nhân của con người hơn. Ờ.
Ừm. Ừm, đúng vậy. Ừm, đúng, được đúng vậy. Ừm, đúng, đúng vậy, đúng vậy, <chuckles> thì đấy, <clicks tongue> nhưng, kiểu như là